بالضبط كده، ودي بقى الصدمة رقم 2 أنت فاكر نفسك نازل على فندق 5 نجوم. أنت في الحقيقة نازل على سكن جامعي يعني عادي جدًا، آآ، وأحيانًا بيبقى يعني <tsk> أقول عليه إيه بس، يعني يبقى في صراصير آه، صراصير وبَق و أنا أنا فيعني عدّي أول سنة هابقى احكي لك عنها برضه، بس خلّينا مثلًا سَنة أولى دخلت أنا س أول سنة كانت لغة، سنة أولى كانت هندسة س سنة أولى بقى، سكنت مع أفارقة آآ، طبعًا في في في أفارقة ناس جميلة جدًا وناس فوق الخيال، بس أنا يعني شت تحديدًا الش الأشخاص اللي سكنت معاهم، عاداتهم وثقافتهم صعبة جدًا، والنضافة الشخصية والحاجات دي. فأنا يعني كانت زي ما باقول لك إيه بقى، أنت مسافر بأحلام وهميّة، ورديّة، والواقع صعب، صعب يعني.
آه. <chuckles> أقل من العادي. آه. يا لهوي. أوكي. أصلًا. إمم. آه، يعني أنت ف واضح فعلًا إن أنت يمكن كتير جدًا على فكرة من الشباب مش أنت بس يعني، بيكونوا مسافرين وبيكون عندهم تصوّرات أ غير الواقع عن البلد اللي هُم رايحينها. خصوصًا يعني بتكون البلاد بقى بتاعة أوروبا، وروسيا والمنطقة اللي فوق دي، بيكون في يعني أحلام كده غريبة جدًا، ولمّا بيروحوا بيكون في صدمة فعلًا في الواقع، وزي ما أنت قُلت يمكن أنت قعدت مع ناس آه.
أيوه. دي المشكلة ب <laughs> اللي هو <chuckles> أنت تتخيل نفسك تتخيل نفسك الشاب العربي، المصري، الوسيم، اللي أول ما يروح هيقابل ال فتاة أحلامة اللي تقول له:" I love you I love you لازم <chuckles> لازم تتجوزني." بالضبط هو بقى بيفكّر كده، وبيفكّر الأمور هتبقى سهلة، والجنسية بقى والإقامة والفلوس والدنيا هتمشي كويس.
<chuckles> أحلام وآه، أنا هاتجوّزك من غير حاجة <laughs> ويجيبها مصر معاه آه. آه، وهاقعد في مكان نضيف.
بالضبط فأ فأ التصوّرات دي أعتقد أخطر من ال من الواقع ذات نفسه لإنّها ب ب بتخلّيك تنفصل عن الواقع بَل تتصدم وتبقى التكيّف أبطأ.
آه. آه، يعني أنت شايف إن بالنسبة لك التصوّرات دي كانت مشكلة أكتر من الواقع اللي أنت كنت فيه. يعني أنت شايف لو كنت رايح ومؤهَل نفسيًا للي أنت هتواجهه والحاجات دي، كان ممكن تتقبلها بشكل أسلس. طب، احكِ لي بقى، يعني الصدمة دي أثّرت عليك نفسيًا، ودراسيًا، واجتماعيًا، إزاي؟ وقدرت تتغلب عليها إزاي أكيد؟
ف بالضبط.